Как ты думаешь, что важнее при смене работы: деньги или всё-таки смысл работы?
Ой, очень глубокий вопрос. Давай буду ориентироваться на свой опыт. <chuckles>
Давай.
А, наверное, большую часть своей жизни я, э, всё-таки ориентировалась на смысл работы, и у меня бывало даже не раз, когда я меняла, а, работу с понижением зарплаты.
А. Понятно. То есть, э, тебе важно, чем ты занимаешься, ежели сколько там платят. Они а и не получается это нечестно для ть н ну по сра а, по сравнению, а, с остальными, кто по кто работает и получает, может быть, больше.
Ну, я думаю, что здесь всё сложнее, там смотря с кем себя сравнивать. И, наверное, я скорее сравнивала, э, со своим же опытом. А, и такой переход, э, а, он, э, э, был с потерей денег всё-таки скорее временно. То есть у меня действительно было, наверно, пару раз как минимум, когда я, например, собиралась менять работу, а мой текущий работодатель, а, меня пытался удержать и делал так называемый контроффер- ну, то есть просто повышал мне зарплату
Мгм. Да, да, чтобы ты осталась.
чтобы я осталась, да. Э, и я всё-таки говорила, что нет, я буду уходить, и получалось, что я уходила на, э, меньший уровень, э, дохода, а, чем то, что мне предлагали там где меня удерживали.
Мгм. Мгм. А скажи мне, пожалуйста, э, в какой сфере ты работаешь?
О, это было связано с рекрутментом отчасти.
А, понятно, понятно. И там, в новой компании, ть там тебе понравилось больше и ты согласилась, что даже если меньше денег, то есть там работать тебе будет лучше, да?
Ну, я думаю, что здесь еще тоже масса факторов связана с тем, что если ты собрался откуда-то уходить, то, значит, уже есть что-то, что или накипело, или просто ты устал именно от этого места работы, или от этой работы. Поэтому уже уходишь не
М, понятно. Если коллеги уже, да, не те, да, то есть, э, не подходят.
Да, если, да если ты уходишь уже не только куда-то, а ты уходишь от чего-то. Поэтому подобное удержание, м, там только деньгами- оно, если и работает, то на короткую перспективу.
М. Понятно. То есть ты выбираешь, конечно, больше комфорт, чем больше зарплаты, потому что, если нету комфорта, э, ч что с там деньгами, если это всё будет уходить на терапевта, не так ли?
Ну, комфорт- это, м, наверно, трудно назвать, когда ты меняешь место работы, ты скорее попадаешь в стресс, <laughs> потому что нов
А, ну да, есть такое. Новое, заново всё начинать, да?
новая работа- это всегда стресс. Да. Поэтому чаще всего, конечно, если говорить про комфорт, проще ничего не менять и проще оставаться на том месте работы, где ты есть, ну и тем более, когда, э, тебе там как-то платят нормально.
Мгм. Мгм. М, понятно. А смотри, если, например, скажем, у тебя есть какие-то обязательства, ну, по дому, э, где деньги, конечно, лишние деньги не помешают. Скажем, если у тебя есть ипотека или кредит, или, например, скажем, если, э, э, с музыкой, например, щас тоже заниматься очень дорого, если дети хотят в какие-то там кружки, например. А то, что ты можешь уйти, э, на как бы на зарплату меньше, это не будет как-то на тебя действовать или быть чревато последствиями?
Мгм. Мгм. Да, конечно. Э, вот о чём я и говорила, что, э, наверно, раньше я больше ориентировалась на то, что смысл работы, он, э, первичен. Но здесь важен, э, баланс, потому что одно дело- уходить на деньги, которые условно, э, там, меньше, но всё равно достаточные для того, чтобы содержать себя и семью, да? А другое дело- уходить на деньги, которые уже будут, э, определенным риском для, э, твоего какого-то базового, э, жизненного уровня. Да, да, да, это очень важный фактор.
А, понятно, ага. Мгм, мгм. Существование, да. Да, мгм. А, понятно. То есть ты должна иметь в виду, именно, то есть даже ты если идешь на работу, которая платит меньше, то это несущественно меньше, но по крайней мере, а, п дает тебе какой-то, опять-таки мы вернемся к этому слову, комфорт, или спокойствие, что ли.
Мгм. Ты знаешь есть такой хороший термин, э, гигиенический минимум, <chuckles> имеется ввиду по по
А, о, хорошо! О, мне нравится этот термин- гигиенический минимум. Ага.
Да, Да, по оплате. То есть вот этот, э, гигиенический минимум он может быть у всех разный, естественно, в зависимости от обстоятельств. И вот если он, а, вот эти какие-то базовые потребности, э, закрывает, да, и, э, речь не идет об условно каких-то дополнительных, э, э, бенефитах, э, дополнительных деньгах, которые естественно не помешают, но базовые потребности закрыты, тогда как бы это это окей, уже можно думать про смыслы.
Мгм мгм мгм. Да. А, вот про это я тебя еще раз хотела спросить. Вот, а, ты сказала базовые какие-то, а все-таки, э, должны быть вот финансовая подушка, да, например, скажем, ам, и то есть если, э, ты берешь, ты выбираешь путь, где меньше деньги, но больше комфорт, то есть, э, ты сначала, конечно, подумаешь о финансовой подушке, да, и что бы ты посоветовала бы людям, которые ф тоже были в твоей ситуации?
Давай. Мгм. Подушка Мгм. <tsk> Ну, наверное, про
Или могут быть в твоей ситуации?
Финансовая подушка, наверное, это такая базовая вещь, которая, в принципе, существует вне зависимости от, э, дохода. То есть это те деньги, которые лежат в запасе на, м, возможный черный день и которые которые не тратятся, да? А, э, когда мы говорим о таком регулярном доходе, который необходим для поддержания штанов, да, <chuckles> ну, или каких-то потребностей
Да. <laughs> Да да да да.
потребностей базовых, да, это, наверно, то, что не должно влиять на ф на ам, на подушку безопасности вот эту вот финансовую, да. Ну, разве что её размер, потому что размер финансовой подушки, он, э, связан с твоим ежемесячным доходом, ну, или ежемесячными базовыми потребностями, которые ты тратишь.
М. Понятно. Очень интересно. То есть, э, ты бы посоветовал бы всё-таки оценить, на каком уровне у человека финансовая подушка, и, в принципе, если уходить со старой работы, сначала хорошенечко всё взвесить, не так ли?
Ну, э, финансовая подушка, она нужна на вс на случай кризиса. То есть если ты перешел на какое-то место работы и потерял его, вот тогда действительно финансовая подушка должна выручать. Ну, и в любом другом случае, условно, болезнь, э, не знаю, кто-то из, э, членов семьи, нужна помощь, и только ты должен это тянуть. Ну, то есть это, м, вообще, э, эм, финансовая подушка должна быть при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, меняешь ты работу или нет.
Да. Мгм. М. Понятно. А давай вот, э, я хотела тя спросить вот насчет этого. Ам, конечно, э, скорее всего, э, в так в таких ситуациях, если о если у тебя есть партнер, да, и, может быть, чуть-чуть легче, и поправь меня, если я не права, а, как бы выбирать более, знаешь, э, и ко комфорт, ежели деньги, если всё-таки у тебя есть партнер, который может тебя поддержать, да?
Мгм. Мгм. Да, да, да. Мгм. Да, конечно, это в в точку история. То есть одна дело одно дело, когда условно т ты сам зависишь от себя. А еще, если у тебя есть иждивенцы, <chuckles> от которых зависит от которых э, которые тоже зависят от тебя, это одна история. А когда, э, там ты живешь вместе с партнером, с которым вы разделяете, э, финансовый доход <chuckles> и финансовый расход, да, и это партнер, который там приносит большую часть в том числе дохода, э, то то тогда, да, можно, наверно, себе позволить условно меньше зарабатывать, э, но больше думать о смысле работы, которую ты выполняешь.
Ну да, да. Мгм. Мгм. Понятно. А как это было в твоем случае?
Ой, это зависело от периода, то есть когда-то я, э, была э, сама по себе, и абсолютно скорее отвечала, э, за себя и Да, и свои потребности, э, сама закрывала. Там, э, сейчас, э, п это, м, будучи замужем, э, у меня е есть надежный партнер, <chuckles> на которого я могу
За себя. Мгм. Да, который поддерживает, да.
положиться, да, но при этом я понимаю, что п положиться- это одно, а с другой стороны перенести всю финансовую ответственность- это другое. Этого я не могу себе позволить, поэтому нужно зарабатывать деньги.
Понятно, то есть ты придерживаешься, как ты ранее говорила уже, какому-то балансу?
Да, да, это это очень важно, да, ну то есть я тоже понимаю, что действительно должно быть очень важно, всё-таки нужно зарабатывать, достаточное для твоевых твоих базовых потребностей, а, при этом и делать работу, в которой ты видишь смысл, иначе это, действительно, ведет к выгоранию и, как ты говоришь, потом все деньги нужно будет просто тратить на терапевта.
Мгм мгм. На на здоровье, да. Ты смотри, я сейчас чуть-чуть перейду грань такую, знаешь, не не всегда приятную. Ам, не хочу сказать феминизм, а больше скажем так. Потому что общество, всё-таки, оно построено так, что мужчина больше работает, и зарабатывает больше денег, а женщина уже более или менее как-то может расслабиться. А как ты думаешь по этому поводу?
Да. Мгм. Мгм. Да, это
Что ты думаешь по этому поводу?
Э, ты знаешь, я поскольку живу в европейской стране, и более того с европейским мужем, <chuckles> вот, э
А, тогда история совсем другая.
Да, абсолютно, поэтому у нас скорее история такая, партнерская, и я понимаю, что это не ну, не тот вариант, когда, э, ты переносишь всю финансовую ответственность на своего партнера и действительно можешь, что называется, можешь расслабиться и з заниматься только самовыражением. <chuckles>
Мгм мгм. А, да, хорошо. Да. Интересно.
Вот, ну, и в целом Мгм, да. В целом мне этот да, мне этот подход, он понятен, потому что я всю жизнь зарабатывала деньги сама, поэтому для меня в этом нет какого-то ожидания, да.
А, понятно. М. То есть, да, ты на, э, на этом, н ну, в этом не смо не видишь никакого, э, негатива, то есть, э, так и так и должно быть. Как бы у по крайней мере и в твоей голове, и в ваших отношениях. То есть- это нормально, да? Мгм.
Да, да. То есть у меня у меня нет установки, что, м, женщина, э, должна сидеть дома создавать уют, а мужчина приносить, э, э, деньги домой для этого уюта. То есть это история не моя, н не моя модель, я в ней не выросла, и поэтому мне окей.
А, понятно. Это хорошо, потому что всё-таки, э, женщинам же тоже нужна самореализация, чтобы мы тоже занимались у нас же тоже есть амбиции, или там у женщин есть свои амбиции, правда?
Конечно, конечно, да. Ну и вообще, собственно говоря, собственно заработанные деньги- это определенный уровень независимости, потому что, м, когда всё приносит муж- это означает определенный уровень зависимости. <chuckles>
Да, да-да, это правда. Это, да, есть такое. А давай мы вернемся к тебе тогда на на работу. Скажем, ты устроилась на новую работу, и, э, там тебе уютно. Да, может быть, они тебе чуть-чуть меньше платят, но ты перешла именно зная это, что работа будет меньше платить, но, э, тебе там будет лучше. То есть и морально, и физически ты будешь себя чувствовать более комфортно. А если ты замечаешь, что даже в этой работе что-то так получается, что не п не совсем, как ты планировала, а, как ты будешь поступать в этом случае?
Мгм. Да. Так. Мгм. Мгм. Ну, я буду смотреть на то, что же получается не так. Потом, если честно, я для себя уже давно создала правило, что ожидания от новой работы, они никогда не реализуются. <chuckles> Ну
А, то есть да-да-да, то есть они тебе на па на наобещали всего, когда уже в деле, может быть, не совсем то, что ты то, что они обещали.
Не совсем, нет, скорее просто это про твои с собственные ожидания, то есть ты создаешь какую-то картинку, э, что тебя ждет на работе, какое-то будет общение, какие-то будут задачи, и так далее. Но все равно эта картинка, она не будет соответствовать на 100 % реальности. Это не означает, что реальность будет хуже или лучше, она будет другая.
Да-да. Понятно понятно. И если ты у тебя про произойдут там трудности?
Поэтому, да. Ну, если произойдут трудности, нужно решать трудности. Куда, м, без трудностей? Тут
Куда де <laughs> куда денешься, скажи? Ну, может быть, ам, да, ну, может быть такое, когда ты себе скажешь: "Ну, перешла в новую компанию- то же самое. Давай я уже буду с этим бороться, ежели куда-то буду уходить". Бывают такие моменты?
без вариантов. <chuckles> Значит надо как-то разруливать. Мгм. Бывают, конечно, да. То есть у меня, да, я когда-то принимала решение, что вот я какое-то время адаптируюсь, а потом, э, решаю. Ну нет, я не вижу смысла адаптироваться, бороться с ветряными мельницами, что-то менять.
Да, <chuckles> да, на самом деле. Да, очень интересно.
Поэтому, да, в ка в какой-то момент ты просто, да, принимаешь решение, что, э, нужно уходить и это тоже нормально.
Я считаю, для хорошего специалиста, и у меня такое ощущение, что ты хороший специалист, и знаешь свое дело очень хорошо, И, э, такие э, принимать такие решения, и идти на какие-то риски ты можешь, потому что, э, ты была в этой сфере, ты выросла в этой сфере, и ты понимаешь, где ты можешь при принять какие меры, не так ли?
Спасибо. Да, спасибо тебе за такие поддерживающие слова, пэ очень надеюсь что всё так и есть. <chuckles>
Да, спасибо, что поделилась своей историей, мне было очень интересно, и, надеюсь, это кому-то еще поможет.
Взаимно.